Ờ, có nha, thì học á là bạn, sao ta, đầu óc của bạn sẽ được tập thể dục, ờ, ừm, khiến bạn có thể sáng tạo đúng rồi, động não nè, đúng rồi đó. Chứ bạn biết là những người mà họ cứ thư giãn chơi game rồi nghiện mạng xã hội đó, đầu óc rất là mụ mị, hông có ý tưởng gì hết trơn á. Ừm, đúng rồi.
Ừm, ừm. Ừm. Ồ <chuckles> động não, đúng không? Ư, ừm. Ừm. Ừm. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi nha. Đúng nha, mình công nhận nha, nói chung là cái việc, gọi là, lướt web nè, xong rồi, kiểu, những làm những cái việc mà lặp đi lặp lại, xong rồi xem những nội dung ngắn á nó sẽ giúp cho cái đầu óc, gọi là, cảm giác thoải mái á. Nhưng mà về lâu dài á thì cái việc nó sẽ khiến cho, kiểu, ơ, mình không có động não nhiều nè thì nên là, kiểu, g gọi là, cái trí óc của mình nó cũng Ừ, đúng rồi.
Ừm hứm. Đúng rồi, chính xác. Ừ, ừm. Đúng, đúng, đúng, ừm. Ừm, ừm. Đúng, đúng, ừm. Ừm hứm, sao, sao? Đúng rồi. Ừm, ừm. Mình bị lười á, <chuckles> đúng hông? Đó, kiểu kiểu như vậy, đúng rồi đó, mình thấy, ừm, không tốt lắm, nếu như mình bạn bỏ bê riết cái não của mình á, kiểu, nó nhàn quá á, cái nó hông có muốn động não nữa, đúng hông? Ờ, kiểu như vậy. Ưm. À há, sao, sao? Ờ, đúng rồi. Ừm, ừm, ừm.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi nha. Ê, công nhận. Ừm, nói chung là, kiểu, ơ, mặc dù là cái việc đó nó khá là thoải mái đi nhưng mà đôi khi chúng ta phải chấp nhận là mình cần phải tiếp thu những cái kiến thức mới, phải có cái sự, gọi là, bước ra kh ra khỏi cái vùng an toàn á, thì, kiểu, họ mới có thể, gọi là, đến được với những cái trải nghiệm mà, kiểu, tuyệt vời hơn, đúng hông? Ừm, ừm.
Ừm hứm, đúng rồi, ừm, ừm. Chính xác. Ờ, đồng ý luôn. Ừm. Đồng ý, đồng ý, ừm, chính xác, chính xác. Ừm, đồng ý. Thì thay vì học những cái kiến thức này kia á thì mình nghĩ một cái hay nữa là mình học từ sách vở nè, sách ha, và học từ những người kinh nghiệm từ những người đi trước nữa, trời ơi, những cái học đó rất là tuyệt vời luôn nha. Ừm.
Ư, ừm, ừm. Ừ. Ồ, ừm. Ừm hứm, đúng rồi, đúng rồi. Ê, công nhận nha, với mình nha thì mình thấy là cái việc kinh nghiệm từ người đi trước khá là quan trọng á, kiểu như là, họ đã trải qua rồi, kiểu, họ đã biết ở nơi nào là, kiểu, gọi là, điểm cốt tốt nhất là nên sẽ họ sẽ truyền đạt lại để mình có thể đi con đường ngắn nhất có thể á. Ừm. Ừm, đúng rồi.
À há. À há, ừm, đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm, chính xác. Đúng, chính xác luôn, ừm. Đúng, đúng, đúng, chính xác, và đặc biệt là mình tránh được những cái rủi ro nè, khó khăn mà họ từng trải, đúng hông? Ờ, mình có kinh nghiệm mình giải quyết vấn đề nữa nè, đó, kiểu, kiểu như vậy, ừm. Đó, ưm.
Công nhận nha. Ừm, ừm, đúng rồi. Đúng rồi, nói chung là mình thấy là ngoài kiến thức á thì việc học nó sẽ đem đến cho mình những cái trải nghiệm, những cái cơ hội mới và cả những cái mối quan hệ mà nó chất lượng nữa, đúng hông?
Ừm hưm, vậy hả? Ờ, ờ, ờ. Ừm, đúng, đúng, đúng, chính xác, ừm. Đúng rồi đó, chính xác nha, ví dụ như á mình, ừ, chuẩn bị mở cái nhà hàng đi, thì mình cũng nên đi những cái nhà hàng khác để mình học hỏi được thí dụ như dịch vụ nè, đó, rồi cách trang trí, rồi chất lượng món ăn, đó, mình học hỏi được rất là nhiều ấy chứ, đúng hông? Bằng cách mình trải nghiệm. Ừm. À há.
Ừm, ừm. Ừm, ừ. Ừm, ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Đúng nha, công nhận. Ừm, cho nên là mình thấy là cái việc học nó rất là quan trọng trong cái cuộc đời á, tại vì, kiểu, ừ, nó là công cụ để mình có thể phát triển bản thân á, đúng hông?
Đúng rồi, chính xác luôn, ừm. Ừ, ừ, ừ.